<chuckles> Itu skripsi malah mo menurutku malah momen yang kocak sih karena di situ dosenku tuh kan tipenya pembimbing yang nyebelin gitu loh kayak, "Ya udah aku maunya ngecek kalau kamu udah selesai semua." "Ya udah, kamu mau cek apa enggak aku nggak peduli," langsung aku ajuin aja, Kak, waktu itu. Jadi aku sidang sidang aja gitu bener-bener revisi tuh cuman 1 kali doang setelah sidang.
Mhm. Oh gitu.
Jadi aku sama sekali gak ada revisi dari awal. Itu bener-bener kacau balau sih emang dosennya. Jadi tidak stres gitu karena lebih ke dosennya yang stres sih menurutku dibanding aku.
<laughs> <chuckles> Oh stres stres kebalik dong ya, kebalik itu berarti. <chuckles> Oke, tapi ada kena sih oke, tapi ada? Kakak juga kalau lagi stres biasanya Kakak ini enggak sih cuti atau nih, "Ah, ngambil cuti deh," mau jalan-jalan atau kemana gitu, ada nggak kayak gitu?
Iya. Ya udah kayak gitu, Kak, jadinya kocak aja sih. Ada, Kak, ada ada banget. Jadi di kantor misalnya memang ada, kita kan dikasih slot 12 ya cuti setahun. Biasanya aku ambil 2 hari sih mepet misalnya
Mmm.
hari Rabu eee, Kamis, Jumat, atau Jumat, Senin gitu. Jadi 4 hari tuh liburnya, sisanya masih bisa disimpen nih, Kak, yang apa namanya cuti-cuti berikutnya. Jadi kalau iya, misal ada pengen apa pengen cabut, cuti. Pengen apa, cabut. Jadi selalu ngambilnya tuh di momen-momen hari-hari yang memang deket sama off day gitu loh mepet-mepet off day supaya bisa istilahnya kita cuti gratis gitu. <chuckles>
10 hari, heeh. Oh, gitu. Berarti kalau cuti Jumat, jadi kan kalau Sabtu, Minggu kan libur jadi bisa 3 hari gitu ya, jadi enggak ngambil jatah cuti, oh gitu.
Iya, betul. Iya, Seninnya cuti lagi Seninnya cuti lagi. Jadi 4 kali, Kak, kan mantap ya, begitu sih. <laughs> Betul betul betul.
Oh, menarik juga ya itu ya, jadi tik ya, trik gitu ya. <chuckles> Oke oke tapi menarik juga nih cerita Kakak mengurangi stres sehari-hari apalagi kalau di tempat kerja ya, Kak, ya, mmm. <chuckles>
Benar banget, Kak.
Oke, makasih loh, Kak.